そうですね。私、あの、自分で、あの、自衛をできるものとして、もちろん、あの、SNS のページとか、自分でもあるんですけど。ほんとにこう、自分の知り合いしか、見れないような設定にしてはあ。ほんとにこう、一般公開みたいのを、ほんとしてないんですね。
うん。 はい。 あ、うん。 はい。 うーん。 あ、なるほどね。うーん。
うん。そういう対策も、やっぱりこう、考えるべきな人も、いるのかなと思いますよね。
うん。 ね、なるほど。じゃあ、ほんとにもう、自分の知ってる人だけで、もうね、そうむやみやたらにこう、知らない人が自分を、入ってきたり見たりとか、できないように、もうあらかじめ、自分でプロテクションをかけるっていうことですね。
うん。 うん。 うん。だってあの、やっぱりね、自分で、こう、Facebook とか、私は一番、こう、SN な S の中でつ使うんですけど。あの、自分のね、ほんとに知り合いとして、お友達に登録してある人だけに、公開するようなふうにしておくと、あんまりこう、誹謗中傷っていうのは、つきにくいと思うんですよね。やっぱりこう。
うーん。う。 はい。 ええええ。 うんうん。 うーん。 いつうーん。そうですよね。誹謗中傷来たら、それこそ本当です。<laughs> ほんとですよね。本当のいじめとかね、ほんとの人間関係が、壊れてしまうような。<laughs> ほんとですね。
うーん。 それこそ、アンフレンドみたいな。<laughs> うーん。 うーん。 ですよね。で、逆にこう、ほんとに何だろう、ほんとにこう、ひどいことを言う人っていうのは、言わないと思うんですよ、面と向かってほら、自分のね、誰か素性がわかる状態では、あんまりひどいこと書く人って、あんまいないと思うんですね。
うん。 はい。 ああああ。 はい。 ああああ、はいはい。そうですね。だって知り合い同士だったらね、そこに書いてしまったら、他の知り合いも見て、全部繋がってしまって、ね。逆に、あら、あの人ってなっちゃいますものね。うん、うーん。
うん、なんかうん。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 ですよね。だからそういうのも、自衛の一環かな、と思いますよね。
ああ、なるほど。じゃあ、やっぱりね、こう、あの、ゆけないためには、自衛をしていくことも、大事だっていうことなんですが。例えば、やっぱりその、ね、子供たちが今、学校なんかで、ね、その集団的にいじめに遭う。だからね、なんかあの、自分たちが悪くないような感じで、でもひとりの人が傷つくようなことを、平気で言ったりとかっていうのもありますし、ね。そういうのは、逆にね、なんかほんと、あの、学校の友達関係、大人になると切れね、特にこう、繋がんなくてもいいかな、ってあると思うんですが。ね、そうやって、どうしても切れない、今度切れたら切ったって、ら何て言うんでしょう。ね、切ったで、とか、抜けたら抜けたで、またそこが、いじめの対象になるようなことも、最近あるみたいなんですが。そういうのは、どう思われますか？
うん。 うん。 ああ、うん。 うん。 ですよね。うん。 ん、うん。 うん、うーん。 ですよね。